Nah, iya, bener ya, eee, apa ya tapi kalau misalnya belanja juga asik sih ya Kak mungkin hobi belanja, jadi sesuatu yang lebih serius bisa ya mungkin mungkin kita jual lagi tuh barangnya, jadi lumayan ada, keuntungan Kak. <chuckles>
Mhm. Mhm. Iya. Bisa bisa, mhm. Iya, bener banget! Kayak, sekarang tuh lagi hits-nya jastip gitu sih, Kak.
Ah, iya bener ya, heeh heeh.
Mhm mhm, jasa titip barang ya Kak. Mhm.
Ah. Mhm, kalau misalnya jastip ini ya Kak kayaknya saya juga sering sering denger nih sering baca dan saya juga sering, apa ya, mengorder gitu, memesan, orang-orang yang mempunyai apa, hobi, eee, belanja terus mungkin kayak beli makan, barang-barang, gitu sih. Nah, tapi untuk Kakak sendiri gimana nih, eee, pernah nggak merasa ragu atau takut gagal tuh saat mencoba, mengubah hobi menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar kesenangan jadi kayak harus dijual gitu, Kak?
Mmm. Mhm. Mhm. Mhm, mmm. Mhm. Hobi, itu belanja, sambil jalan-jalan juga ya Kak, mhm. Mmm, mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm mhm mhm, pernah banget sih Kak, mmm, ya kayak takut, dibilangnya nggak realistis juga sih kayak, eee, karya saya kan emang, mmm
Iya. Apa tuh?
kalau misalnya dilihat-lihat sih kalau awalnya ya Kak, kayak masih kurang bagus, gitu. Tapi ka se seiring berjalannya waktu itu kan karena saya belajar gitu kan, ya mencari dari sumber di YouTube atau misalnya di TikTok, Instagram itu saya kembangkan lagi, gitu. Tapi ya, saya sadar juga gitu, kalau misalnya rasa takut itu wajar ya Kak, yang penting ya tetap, jalan aja gitu, sambil belajar dan juga berkembang gitu Kak. Karena, ya saya juga coba ubah, eee, mindset saya gitu Kak, dari yang gaga karena kan gagal itu bukan akhir ya Kak, tapi bagian dari sebuah proses ya kan? Mhm, gitu, betul sih Kak, pernah nggak sih kalau gagal tuh
Heeh heeh. Oh. Iya. Iya. Oh. Mhm mhm. Heeh. Bener sih. Heeh. Wah. Iya iya. Betul sekali, setuju banget. Betul, heeh heeh.
Mhm, kalau Kakak sendiri gimana, pernah nggak sih ngerasa ragu gitu Kak?
Iya. Mhm mhm.